Ты знаешь, у меня такая, м, проблема возникла. М, у меня с мужем какая-то позиция по поводу нашей дальнейшей жизни. Они, ну, так разошлись немного. Не могу сказать, что прям мы там совсем какой-то конфликт затеяли
Мгм.
но, в общем, ситуация такова, что мой муж, он, м, очень сильно хочет переехать, а, с Европы и переехать он хочет, а, достаточно далеко в моем понимании. Он хочет переехать в Бразилию, а, потому что он там жил, да. У него, как бы, у него Он знает язык, у него там есть, э, знакомства, несмотря на то, что уже время прошло, но тем не менее у него там, как бы, а, какая-то часть жизни прошла его. А я к этой стране вообще не имею никакого отношения, кроме того, что я знаю, что там проводятся очень красивые карнавалы.
Мгм. Мгм. Да.
И вот, ты знаешь, как бы тут такая м Дело в том, что он задумался над этим очень уже серьёзно, и он, ну, так, э, как бы, я б даже сказала, давит меня на то, чтобы я тоже начала этим вопросом уже как-то заниматься. А ты знаешь, у меня вообще мысли такой переезжать в Бразилию никогда не было, хотя он со мной, конечно, делился, да, впечатлениями, что, когда он там жил, насколько там всё там было хорошо и всё такое. И мне, в принципе, эта страна, она интересна, но больше для путешествий. Знаешь, я никогда её не рассматривала, а, как страну моего там какого-то долгого проживания или уж тем более остаться там на всю жизнь и там, м, пере переехать туда. Вот и возник такой, знаешь, вот недопонимание, как будто бы мы сильно стали расходиться вот на этом фоне, не только вот, э, в выборе жизни, где жить, но и за этим потянулись некоторые другие, знаешь, конфликты, которые вот разрослись уже после вот, э, этого выбора. И ты знаешь, вот мне хочется выговориться кому-то, мне как-то хочется вот понять, э, правильно ли я поступаю, отвергая такое вот решение. Поэтому, ты знаешь, вот если у тебя какие-то есть мысли, я не знаю, советы, не советы, но просто вот хотя бы, может быть, я с т помощью, с твоею наведусь на какую-то мысль хорошую. Вот я бы хотела с тобой обговорить эту тему.
Да. Мгм. Да. Ага. Э, слушай, ну, вообще, спасибо тебе, что ты решила со мной по поделиться этим. Я, конечно, понимаю, как это сложно, э, э, сделать такой огромный выбор. Я понимаю, что у тебя есть сомнения, а, и что ты, например, не хотела бы решаться на это. Я также понимаю, что и он как бы хочет следовать своим мечтам. А, м. Я понимаю, что очень сложно найти в этом случае какой-то компромисс, чтобы оба были, э, довольны и остались счастливы. А. Ну, слушай, конечно, мне хотелось бы, во-первых, узнать. Вот скажи, а вот, то есть ты, получается, м, вот, как сказать, уже конкретно решила для себя, что вот нет, или всё-таки, а, ты, как бы, тебя как-то можно, скажем так, уговорить, если найти какой-то компромисс для этого? То есть или всё-таки нет, или всё-таки у тебя конкретное вот решение, что: "Нет, я бы не хотела туда, а, переезжать"?
Ну да. А, ты знаешь, я никогда не была там, поэтому вот такого конкретного нет, я не могу сказать. Возможно, это действительно какая-то сказочная страна, да, и люди там хорошие, и действительно есть там чем заняться, я этого не отрицаю, просто, ну, вот для меня такая позиция как бы у меня, во-первых, э, мне нужно это всё согласовать со своей работой, несмотря на то, что я работаю удавленно удалённо, но, э, сразу же у меня первый такой, как бы для меня серьёзный вопрос- это появля по поменяется часовой пояс, и как бы для моей, да, для моей работы это, ну, мне нужно будет подстраиваться. Мне нужно вообще как-то, м, то есть полностью организовать, э, вообще свою работу, и, ну, как бы для меня это тоже является таким стрессом. То есть я не говорю "нет", это всё возможно. Но вот когда он меня помещает вот в эти рамки, и в и вот, ты знаешь, вот он прям решил, что всё, он там хочет жить, он там очень много уже информации просмотрел, а у меня вот этой информации по сути как бы нету, и поэтому для меня вот такой вот приоритет, который он для себя сейчас поставил: "Вот я прям хочу переехать, я знаю, что вот у меня там всё будет лучше, и у нас там всё будет лучше". И вот, ну, его работа позволяет, потому что ему всё равно, какое там, м, время суток, ему у него это не зависит, а мне как бы получается и язык нужно будет выучить, и какие-то новые свои привычки, адаптация к культуре новой, м, э, к работе- вот это вот всё, оно меня как-то пугает, знаешь, больше, чем мотивирует.
Мгм. Да, понимаю. Мгм. Да. <chuckles> Да, конечно. Да, точно. Ну да. Мгм. Мгм. Ну да, много всего. Мгм. Ну, смотри, вы как бы, а, по сути, вот, э, в важных отношениях 2 человека, они являются командой, да. А, и как бы, а, то есть, как бы следовать только, э, воле и желаниям 1 человека очень сложно, потому что, ну, как бы, это получается такое неравновесие в отношениях, и мне кажется, ам, потом это неравновесие будет выливаться в ссоры и, а, в в недопонимания, и вообще, одному из вас будет казаться, что вот я вс э, всем пожертвовала, и в итоге я осталась недовольна, я всё ради тебя вот бросила, да, а, ну, а счастья я здесь не нахожу в этой стране, мне здесь не нравится. Ну, конечно как бы, очень сложно, что вот он, как бы для себя решил, ну, как бы. Мне кажется, когда люди столько лет вместе, все-таки такие решения должны как-то приниматься не в одиночку все-таки, а, а вдвоем. Что, как бы того, что он решил сам для себя этого мало. И если, как бы 1 человек, мне кажется, не согласен или не хочет, или не уверен, то
Ну. Да. Ну, ты права.
Ну, ф мне кажется, стоит это того, чтобы остановиться и еще раз подумать, и всё пересмотреть. А был бы, например, была бы, например, возможность, э, съездить туда в отпуск? Конечно, я понимаю, что отпуск и проживание это 2 разные вещи и 2 разных экспириенса, скажем так, да. Но всё же, чтобы как бы увидеть своими глазами страну, знаешь, м, услышать речь да, чужую, а, посмотреть вообще, что там, да как там. Была бы, например, такая возможность, чтобы вот, ну увидеть своими глазами, скажем так, перед тем, как решаться на переезд?
Это точно. М. Да, я тебя понимаю. Да, я понимаю, конечно, это было бы логичнее вообще организовать, допустим либо какой-то долгосрочный, допустим отпуск, да. М, я не говорю, что я совсем не могу там забросить свою работу. То есть я, конечно, я могу там взять перерыв даже в тот же месяц. Не просто там поехать, знаешь там на 10 дней посмотреть, что там быстро, типа по-туристически. Я согласна, возможно такой вот, э, вариант он бы мне п подошёл. Но вот видишь вот, м, с твоей стороны есть такое предложение, видишь вот такой компромисс, ты уже мне предложила его, а почему-то с его стороны вот такого компромисса н ну как-то не возникает, и вот, э, ты абсолютно права, когда ты сказала что вот, э, э, как бы вот такое первичное недопонимание в таких больших вопросах может привести, ну к каким-то другим конфликтам, а оно уже приводит, потому что такое ощущение, что вот человек как, э, ты правильно подметила, он решил для себя, а. И как бы он говорит это слово, вот, для нас, там еще чё-то. А мне кажется, там больше вот эта вот позиция, она именно взята, вот для себя. Потому что я прекрасно понимаю, что у него там, по его рассказам, э, когда он жил в Бразилии у него была абсолютно другая жизнь, и вот какие-то на наши, наверное, ну вот, э, не знаю, м, разногласия еще до того, как вот это произошло решение о типа переезде, да. М, оно пришло уже когда, ну как бы мы изначально вот как-то стали расходиться в дру по другим позициям. Вот мне действительно кажется, что вот этот переезд, он больше какой-то, с точки зрения я, чем мы вот, э, он на меня так. Это еще тоже меня очень сильно смущает.
Да, мгм. Да. Да, тяжело. Да. Мгм. Да, понимаю. Мгм. Да, я понимаю тебя. А вот, э, например, дети у вас есть общие, которые с вами живут или
Нет. Нет.
Нет, да?
Мы нет, мы просто парой да живём и всё.
Мгм. Ну, то есть хотя бы не придётся, знаешь, оставлять детей в одной стороне, если вы переедете, и там потом скучать за ними. Ам, и получается, мгм. Ну, вот, э, как считаешь, вот, может быть, попробовать, как бы составить для себя огромный список, э, преимуществ и недостатков этой идеи? Чтобы конкретно, ну, как бы, плюсы и минусы, чтобы, может быть, конкретно увидеть, э. Э, чтобы и он составил плюсы и минусы, и чтобы и ты составила. И потом попытаться друг с другом поговорить на эту тему?
Нет, нет, этого нет, м. М-да. А ты знаешь, это хорошая идея. Причём, э, вот ты когда сказала составить плюсы и минусы, я так вот как-то подумала: "Ну как как я там типа составлю, там он же знает больше там или ещё что-то такое." А вот потом вот ты сказала: "Ты составишь плюсы и минусы, он составит." Может быть нам по отдельности как бы составить плюсы и минусы, и м-да, да вот, если мы по отдельности составим, по крайней мере мои плюсы и минусы будут, э, идти от того, как я вижу эту ситуацию, а не от того, как мы видим эту ситуацию изначально. Потому что у нас разные вообще понимания, и, м, опыт разный, э, по поводу этой страны. У меня была, конечно, мечта съездить в Бразилию, но она была там больше туристическая. Слушай, это хорошая идея, м-да. По отдельности составить плюсы и минусы. И потом может быть я ему что-то докажу на основе вот именно списка да, когда это будет перед глазами. А может быть он мне что-то докажет, и действительно хотя бы предложит мне этот долгосрочный, скажем такой отпуск. Или я вот ему сейчас предложу и скажу: "Ну давай попробуем, но только вот, э, без каких-то обязательств." И если, э, м, получится, и я там действительно увижу какую-то перспективу, то я уже более задумаюсь. И там, ну как бы информацию что ли просмотрю.
Да. Мгм. Да. Ну да. Мгм. Ну да. М. М.
Ну да.
Ну и важно, мне кажется, дать ему знать, что, э, все-таки тебя обижает тот факт, что он как бы решает за вас, э, двоих, да? Эм, и что ну это немного нечестно с его стороны.
Ну да, ты права. М-да слушай, спасибо тебе огромное, что поддержала меня, что выслушала. Я так тебе немножко поныла, но и с другой стороны хороший совет ты мне да дала. Я обязательно им воспользуюсь и, надеюсь, а, как-то ситуация более-менее разрулится.
Да. Я тоже на это надеюсь. И я была рада тебя выслушать и если что, обращайся снова.
Да хорошо спасибо.